Э, вот. И поэтому, э, мы каждый раз вспоминали, что хорошо, что большую часть фоток мы всё-таки сделали до этого, то есть мы постарались как раз вот, потому что потом она с рваным платьем, с разбитой рукой как бы продолжила ве вечер, вот со всеми этими 1 брачными танцами.
О, вау! <laughs> Ух ты, то есть оно нормально та нормально так упала, не то, что там слегка поскользнулось, вау, раз даже платье разорвалось.
Ну, ну, собственно говоря, её несли на руках, когда крали, как бы вот, а там понятно, что это пионерский лагерь, вот если представляешь себе, это вот, ну, там нет ни асфальта, ничего, там эти камушками такое, м, дорожка, торчащими постоянно.
Мгм.
Да, ну просто плотно утоптанный, естественно, там споткнуться есть, а что и лететь об эти камни вообще неприятно как бы. А вот. Так что бы было дело, я, конечно, пошутил вот что
Мгм.
что в общем, нечего от меня убегать как бы.
<laughs> Да-да-да, карма сразу же настигла. Э.
Вот. Да, ну и ес и да, да. И естественно, я помню, что на 1 свадьбе там же видеокамеры и так далее, это, конечно, когда я смотрел, я вообще не готов был никому показать, потому что мы так пошляцки целовались. <chuckles> <laughs> Это было что-то что-то ужасное как бы, ну то что, что мы никогда не видели, как мы целуемся.
<laughs> Да, да-да, со стороны. Ну да. <chuckles>
Вот. Поэтому вместо вот этих причмокиваний, да, когда тебе все считают, сколько ещё осталось как бы вот, а ты Мгм. Особ особо не думаешь об этом, ну в принципе, нам было по 21 год, поэтому, ш
<chuckles> <laughs> Ну да, з ну зато, э, точно можно сказать, что были страстной парочкой. Поэтому да ни ни никто не сомневался, что женились вы по любви.
Ну ну ти типа того да как бы.